Oui, je suis en train de feuilleter un magazine de voyage et je me demandais si toi, heu, tu avais un endroit que tu aimerais, heu, visiter et surtout pourquoi?
Ah! <chuckles> Alors, heu, moi je pense que ça serait le Japon, mais en général, heu, je dirais l'Asie.
Ah oui? Ah tu es motivé! D'accord.
Et heu, pourquoi? Ben parce que pour la culture du pays, tout simplement, la culture, heu, le la la nourriture en fait, tout ce qui tout ce qui est lié à la culture. À part, peut-être, la culture du travail, <chuckles> parce que là-bas c'est c'est pas très fou.
Ouais. La cul D'accord. Oui, j'ai entendu que ça travaillait dur. D'accord. Mais vu qu'on parle de vacances, donc, heu, oui, ça serait p et p principalement pour la culture et principalement le le Japon.
Ouais et et Ouais. Ouais, voilà. Bah principalement l'Asie aussi hein, heu, franchement l'Asie, heu, tout ce qui est Asie je c'est un truc que j'ai pas fait et je pense que ça me plairait bien. Et toi du coup, il y a un il y a un endroit que tu aimerais visiter et
Ah! Alors oui, moi j'étais sur un autre continent, un continent que je fi au final, je connais très peu, c'est, heu, le conti l'Afrique en fait. L'Afrique, ça fait longtemps que, heu oui, après je connais la raison la jon la région, voilà, je connais la région du du Maghreb, mais, heu, l'Afrique subsaharienne que je connais moins, et heu, notamment f pourquoi pas faire un jour un un safari, heu, photo et de voir de plus près ces, heu, ces fameux, heu, animaux. Après, c'est vrai que c'est un j'ai l'habitude de voyager seul, mais c'est un voyage que je que je préférerais, heu, faire, heu, à 2 pour partager ce moment-là. Toi, tu es plutôt du genre à à voyager, heu, seul, en en couple, entre amis?
Ouais. Ah! Ouais, pourtant c'est à côté. Ah, si tu es en France, c'est à côté. Mmh mh. Oui.